Eu preciso que se você concorda ou se você justamente tem uma sugestão de fazer um modo diferente, claro que eu tô aberta. Eu pensei em fazer dessa dessa forma, mas eu precisaria, assim, da sua presença, né. Pelo menos, mesmo se você não tenha nada a dizer, mas pelo menos assim, ah, do fato de você estar ali, é importante, né. Que você seja importante pra mim, coloca assim, sabe. Porque você representa a liderança pra ele, e te massageia o ego dela.
Uhum. Representa o projeto, é parte do projeto, é a cara do projeto.
É é, você diz: “Você é a face desse projeto”. Então eu acho que a gente não pode justamente ofender, porque realmente é assédio, tá. Falar, né, como você falou, tanto com um como com o outro.
Talvez. É. Por mais delicada que eu tente ser
Não, não existe, né, modo delicado. Não existe o modo delicado de dizer: “Querida, tá fedendo!”. “Amigo, você precisa lavar essa boca podre de cigarro”. Não não tem modo, né, assim. Então, assim, eu acho que está na hora de chamar o grupo
não tem palavra não dá não dá falar pra pessoa assim, né. Porque a pessoa está reclamando que você está chegando mal. Não tem como.
e colocar cada um assim, no sentido assim, sem citar nomes: “Gente, a gente trabalha em grupo, nós entendemos tudo, porém, não não não nos interessa os problemas”.
Ah, verdade, isso é ser direto pra pessoa, verdade.
Não, não chamar a pessoa, falar para o grupo, entendeu.
É geral para o grupo, não não apontando fulaninho ou beltraninho.
Exato, nós vivemos aqui em uma comunidade, é importante atenção à higiene pessoal, por favor, e dizer que é uma coisa importante que está incomodando, né. Que quem bebe, que quem fuma, que quem tem seus problemas, eh, com com sudorese, né, eh, com qualquer coisa que ali é um ambiente que tem que se manter pelo menos uma neutralidade, que não pode d virar insalubre para os outros, né.
Glandulares. É verdade, boa. E aí eu não preciso do chefe que também tá tirando o corpo fora, empurrando pra mim.
Não não, o chefe não, vocês têm que mostrar também é um modo inclusive você pode falar isso com a tua colega né. É um modo de de de mostrar que vocês sabem resolver a situação sozinha. E ainda é legal, né, então vocês 2 ainda fazem uma ótima figura em relação ao chefe.
É, é. Verdade você tem eu não tinha pensado no no nessa da nesse discurso não, tem razão. Olha, obrigada, <laughs> valeu até mais.
Uhum. Aí, vai dar certo. <laughs> Por nada, até mais.

Esse é a minha primeira dificuldade. A segunda é
Uhum.
a menina, que é minha coordenada
Sim.
tá ali há 1 mês.
E aí?
E todo mundo já me procurou, porque eu já sou mais de ouvir pra reclamar que a garota precisa usar um desodorante.
É difícil essa situação, né, em que você se encontra.
E é de cair pra trás, e é de cair pra trás.
Sim, vocês trabalham com o público, assim, essas pessoas precisa são só den tá trabalhando dentro de escritório?
O público não, mas dentro de um escritório que tem sei lá 100 pessoas.
Entendi.
Só que eu vejo a menina
Entendi.
um pouco insegura do que tá começando. Você vê que é uma pessoa bastante mais humilde
Sim, trabalha bem ela?
que tá tendo aquela oportunidade aí, aprendendo, então ainda não dá pra dizer se trabalha muito bem ou não. Ela tá e é ins insegura ao mesmo tempo. Eu acho que se eu meto uma: "Você precisa tomar um banho antes de vir pra aqui e passar um desodorante."
Sim, sim, pode bloquear ela. E aí pode ser que é é isso, né?
Vou acabar com ela. Ela não volta mais e ainda pode virar um assédio.
Sim. E assim, do da mesma forma que o outro fede, mas trabalha bem e todo mundo entre aspas "aceita isso" porque trabalha bem, por que não tem que aceitar o os o odor do né, das axilas da outra?
É porque os 2 trabalhando junto na mesma mesa é uma bomba.